Thiệt á chứ, bây giờ buồn quá bạn ơi, tâm trạng cũng bất ổn quá nè, thấy làm cái gì cũng hông có, ưm, tinh thần hết trơn á. Thật ra cái số là bây giờ ai cũng dùng mạng xã hội hết trơn, đúng hông? Mà mình thì lúc nào, ừm, từ khi mình đi làm tới giờ thì bạn bè cũ nà, bạn học nè, rồi bạn học chung đại học nè, thậm chí là mình cái chỗ mình đi làm mới bây giờ á cũng có những cái người bạn nữa, cho nên là mình làm quen với nhau. Mà nói nào ngay thì nhờ trên mạng xã hội á, mình làm quen rất là nhiều người, thậm chí là giúp đỡ lẫn nhau, gọi điện trò chuyện hỏi thăm thì cũng thấy là mang lại nhiều cái điều tích cực, đúng hông? Nhưng mà mình á đang bị buồn là như vầy nè, hôm bữa á đăng cái hình lên, lâu ngày hông có đăng cập nhật avatar, hay là trạng thái này kia đồ đó, xong cái đăng lên cái, a, bị nói quá trời luôn bạn ơi. Mà đâu ai nói đâu, người thân của mình nói chứ ai. Chẳng hạn như là bạn bè dòng họ của mình á đăng lên xong rồi cái người ta so sánh, người ta nói là, ừ, "Sao dạo này thấy nhìn hốc hác dữ vậy con, ốm dữ vậy, rồi mặt mày làm sao bị này kia mà sao đen quá, hay là cắt tóc này kia sao mà kiểu này hổng có hợp." Rồi so sánh, à, cái thằng bạn chung con của, a, cô dì gì đó xong rồi thấy nó được như vậy nè, rồi nó đi làm cũng, ưm, được luôn. Đó, so sánh với mình cái tự nhiên mình cảm thấy làm sao mà cuộc sống ai cũng có cuộc sống hết trơn, rồi sao mà lên cái nói mình mà thậm chí là á nhắn tin luôn.
Ừm. Sao nè? Sao, sao? Kể mình nghe ha. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ồ.
Bình luận vô trong cái phần của mình rồi mà còn nhắn tin riêng với mình nữa. Ừ, hỏi thăm là "Có chuyện gì hông con mà làm sao tình trạng, a, sao mà vóc dáng con, hay là nhan sắc con hay kiểu này nó bị giảm dữ vậy con?" Ồ, mình nghe xong cái mình buồn bạn, ừ, nghe xong mình buồn. Thậm chí nha, ví dụ như, ừ, mình đăng lên cái mình đi cà phê cà pháo này với kia xong cái, a, nhắn tin ở trong đó hỏi là, à, "Cái thằng A thằng B bạn con đó bây giờ nó làm ở công ty nó mua xe hơi nó chạy này kia, xong rồi còn con làm sao rồi?" Ủa, thì nghe cái nhột bạn, cái mình, kiểu như, ờ, kiểu như, thứ nhất là nó nhạy cảm nha, thứ hai nữa là hông phải là những cái người xa lạ người ta chỉ trích mình đâu, người ta so sánh mình đâu, mà chính là những người thân của mình đó. Người dì, người dượng, người bà con, bạn bè thân thiết người ta vô người ta nói á. Mà chính những người đó thân thiết với mình rồi mà người ta nói so sánh vậy, cái làm cho mình buồn hơn nhiều lần nữa nha, thậm chí giờ nha, nhắn tin thôi mình cũng ngại nữa. Mình nghe cái tin nhắn tin tin từ những người đó nha, mình cũng không dám đọc tin, mình cũng không dám trả lời luôn á. Ừ. Căng thẳng quá à!
Ừm. Ừm, mình hiểu cảm giác của bạn. Ờ. Hơi buồn ha. Ờ, nhiều câu hỏi nhạy cảm ha. Mình cũng hiểu vấn đề của bạn rồi đó. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Rồi. Chắc là mình cũng, a, hiểu cái vấn đề của bạn được một phần nào rồi đó. Ờ. Nhưng mà để mình hiểu thêm á thì mình có thể hỏi bạn một vài câu hỏi ha. Thì không biết là bình thường á thì bạn sẽ so sánh với những cái người trên mạng về những điều gì, ngoại hình, công việc hay là các mối quan hệ ha?

Ê, cái ý này hay á nha! Kiểu như, lúc nãy mình nói là mình hông có biết làm sao để mà chặn tin nhắn, làm sao để cho người ta hông trả lời, thì giờ mình hổng có theo dõi người ta nữa, đúng hông? Có nghĩa là mình ít tương tác lại. À, nghĩa là không có cần là phải chấm dứt, ngù hủy kết bạn, hoặc là mình mình, ờ ừ, mình xóa người ta, mình chỉ cần là hạn chế người ta thôi là hổng được. Ê, cái này được nha! Thấy vậy nó cũng bớt đi những tin nhắn mà tiêu cực đối với mình á, hợp lý luôn đó.
Ừm. Ừm, đúng rồi, mình chỉ cân c cần hạn chế thôi. Ừm, ừm. Ừm. Và và thực ra thì cũng có những người họ chỉ muốn, ơ, ờ, đăng lên để thể hiện bản thân, nhưng mà cũng có những người mà mình nghĩ là mình có thể hỏi thăm họ khi mà họ có mua nhà, mua xe. Thì mình sẽ hỏi là "Ê, cái cái nhà này vấn đề pháp lý thì sao?" rồi "Làm sao mày tìm hiểu để mày mua được cái nhà nào đó?" Đúng rồi, thay vì mình cứ so sánh rồi mình tiêu cực bản thân, thì mình có thể thay đổi một góc nhìn của mình. Nghĩa là bây giờ mình có thể học hỏi từ những thành công của những người đó để mà mình có thể áp dụng vào cuộc sống mình được hay không. Thì thì nó sẽ kiểu như là mình thay đổi góc nhìn của mình thôi, thì nó sẽ tốt hơn là cứ so sánh rồi tiêu cực đi á.
Ừm, à, được luôn đó, ờ. À, đúng rồi ha! Có nghĩa là nhiều khi á, mình cứ nhìn nhận xung quanh của mình thôi. Những cái mà người ta bình luận hay là mấy cái cái mình cảm giác sao đó, nó nó cứ tiêu cực quá. Bây giờ thì mình chủ động đi, đúng hông? Ý bạn nói như vậy, đúng hông? À, có nghĩa là mình nói chuyện với người ta, mình học hỏi người ta thêm nè. Cách này cũng hợp lý luôn, mình thấy được đó. Ờ.
Ừm, đúng rồi nè, đúng rồi, bạn hiểu bí mình đó. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, và và mình thấy là, ờ, không một ai thương mình cả, ngoài chính người trong gương, đúng hông? Người ta hay nói như vậy. <chuckles> Ừm, nghĩa là mình có thể tự thương lấy chính mình trước đã, kiểu như là, ờ, bây giờ mình, ờ, phải, à, không mình không mua được nhà, nhưng mà bây giờ mình vẫn có cơm ăn, mình vẫn có nước sạch để tắm, thì điều đó là cái điều hạnh phúc mình rồi. Và mình làm sao để mà mình có thể, ờ, thương lấy chính mình, mình có thể duy trì cái trạng thái của mình ở trạng thái tốt nhất, là một cái phiên bản mà, ờ, mà nó tiến bộ hơn ngày hôm qua. Mình so sánh với chính mình thôi, và mình cũng có thể tự nói chuyện với chính mình là bây giờ mình phải làm gì, và bây giờ làm sao mình phát triển bản thân, và mình hiểu được mình thì mình sẽ bớt đi cái sự so sánh đối với những người khác á. Thực tại vì cái điều kiện cuộc sống, và cơ hội mỗi người thì nó khác nhau. Mình cứ đem đi mặc dù mình rất nỗ lực rồi, nhưng mà mình cứ đem so sánh với những thành công người khác, ừ, những người có nền tảng khác mình, thì điều đó là hoàn toàn không đúng, và nó mang lại cho mình cái sự tự ti thôi.
Đúng rồi đó, chính xác! Ừm. À. Mình hiểu, ồ. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đó. À!